हाँ, देखिए जीवन साथी का चुनाव तो ऐसा है ना कि <chuckles> अ, हर महिला और हर पुरुष कहते हैं कि हाँ, हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। जेकिन लेकिन जब मिलता है तो शायद अ, वो व्यक्ति थोड़ा अलग होता है। हो सकता है मेरे मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि जिनसे मैंने प्रेम किया उनसे मेरी शादी जि जिनसे शादी हुई। वो वैसे होंगे मतलब जैसे मैंने सोचा था वैसे थोड़े-से अलग है उससे और अ, तो मेरी जो जीवन साथी है मैं कैसे मिला, मैं असल में काफ़ी लेट मैंने पहला रिलेशनशिप उन्हीं के साथ था मेरे जीवन में और काफ़ी लेट अपने जीवन में मैंने शुरू किया। अ, जब मेरी पहली नौकरी लगी तो जब पहली नौकरी के 6-7 महीने गुज़रे तब मैं उनसे अपने इन अ, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू फेसबुक के थ्रू मिला और एक अनजान शहर में उनसे मिला, मुलाकात हुई और फिर वो मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती से सीधे मतलब प्यार हुआ और इज़ इज़हार किया। जी, लेकिन इज़हार के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। <chuckles>
<chuckles> हुँ। जी। हाँ। हुँ। ओके। हुँ, हुँ। हुँ। ओके। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में कि किस तरह से इज़हार-ए-मोहब्बत हुई है। जी।
जी। <chuckles> हाँ, तो अ, देखिए शायद मैं त इस बारे में थोड़ा-सा उम, अ नाज़ है मुझे खुद पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी और पत्नी वहाँ जो जिनसे मुझे जिन जिनसे मुझे पि अप प प्यार हुआ पहला प्यार मेरा। तो उन्होंने मुझे ए, ए पै बोला। उन्होंने प्रपोज़ किया मुझे। <laughs> जी।
<laughs> हाँ, हाँ। अरे वाह! मतलब ये तो। <laughs> ये तो मैंने पहला केस सुना है लेकिन मैं जानना चाहूँगी मतलब कुछ स्पेशल तरीके से बोला या नॉर्मली।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल नॉर्मली अ, बिल्कुल ऐसा कुछ त स्पेशल जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं होता। <chuckles> क्योंकि रील लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है और मिलना इतना मुश्किल होता है कि आप बताओगे, उसके लिए स्पेशल डे का इंतजार करोगे, तो शायद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे <chuckles> और मौका निकल जाएगा। तो मेरी पत्नी ने अ, बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं तलाशा उन्होंने अ, सिंपल से शब्दों में बहुत ही आम सा दिन था, बहुत ही आम से लोकेशन था, वहाँ पर मुझे बताया और शुरू में मैं भी सकपका गया। क्योंकि अ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जहाँ पर मुझे, उम्मीद नहीं थी कि एक महिला मुझसे इस तरह से प्यार करने लगेगी। <chuckles>
अच्छा, ओके। <laughs> बहुत अलग है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। चलिए। <chuckles> हाँ, हाँ। बिल्कुल। है <chuckles> अरे वाह! चलो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ सुनके। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला आपका प्रेम विवाह हुआ है तो क्या कुछ लोग होते हैं ना जैसे पहले से ही सोचते हैं कि अ, मैं लव मैरिज करूँगा या मैं अरेंज मैरिज करूँगा। तो आपने ये क्या पहले से सोचा था कि मैं प्रेम विवाह ही करूँगा?
जी। हाँ। जी।